Oh, berarti Kakak milihnya memang ya karena bersih tadi ya. Tapi kalau disuruh pilih karena makanan jalanan itu kamu itu lebih pilih ke rasa, kebersihan itu tadi, atau mungkin karena murah meriah?
Iya. Mhm. Wah, iya sih.
Karena kan keb biasa biasanya makanan jalanan itu banyak yang murah gitu kan. Iya.
Betul. Nah, biasanya kalau aku sih rasa nomor 1 ya Kak, nah, tapi ini tuh kadang tuh gimana ya aku juga bingung sih, biasanya yang rasanya enak itu tempatnya nggak enak Kak kadang kurang bersih gitu loh. Jadi, ya bingung juga sih milihnya. Tapi sekarang sih
Oke. Ah hah. Oh, iya juga. Mhm, tapi memang, mitosnya seperti itu loh jadi kayak heeh.
Iya kan, makin kurang bersih makin enak gitu ya Kak.
Betul, entah entah itu bener ap atau enggak memang kebanyakan seperti itu kata orang itu kalau semakin, kotor atau maksudnya ya, terlihat kotorlah gitu tapi itu rasanya malah enak kan aneh gitu kan.
Iya sih. Mhm. Ya ya, mungkin ya itu ada bumbu rahasia juga kali ya Kak. <laughs>
<laughs> Betul betul betul. Tapi kalau kamu pernah gak sih gitu ketika mungkin, mem mencoba makanan jalanan giya gitu ya ternyata di luar ekspektasi gitu entah itu, aneh atau malah enak banget gitu, pernah nggak gitu? Pastinya kan makanan jalanan kan beragam banget ya gitu, betul.
Mhm. Pernah. Iya, beragam banget ya apalagi aku kulineran kan, yang Kakak sebutin udah pernah aku alamin sih yang kayak zonk banget itu juga pernah terus, ternyata enak banget gitu juga, alhamdulillah sering dapet gitu Kak.
Iya. Oke.